Ali no no no meio do mato de algum país, sei lá, Finlândia, Islândia, Irlanda.
Uhum.
Onde você consiga ver a Aurora Boreal. Mas o meu pai, ele fala assim: "Ai não, a gente tem que ir para a Tailândia junto. Eu falo: "Pai, eu tenho 30 anos".
<chuckles>
Quero ir com meu marido. <laughs>
Já não <laughs> já não dá mais pra viajar assim.
"Você já não é meu homem principal. <laughs> Agora eu tenho outra pessoa". "Ai, não, não. Eu vou, eu pago".
Aham. <chuckles> E ele leva isso numa boa, na esportiva?
Oi?
Ele leva na esportiva, assim?
Ele leva na esportiva, mas ele nunca hã, se dá por derrotado. Toda vez que eu f ele fala, toda vez ele me liga e me fala: "E aí, quando que a gente vai para Tailândia?" Aí eu falo: "Ai, pai, aí eu não sei, quando age qua sabe eu nem planejei ainda, né. É uma viagem fora da Europa, nem sei quanto que deve ser, deve ser muito mais caro. Tem que planejar a época, não sei quê, não sei o que lá, não sei o que lá". E, tipo, eu quero ir pra Tailândia eu eu gostaria de ir pra Tailândia para falar a real mesmo, de lua de mel.
Aham. <chuckles> Aham. Hã, ah, uma forma ali de não só se conectar com a natureza, mas conectar co de forma romântica com o seu parceiro, né.
Mais né. Romântica, lógico, pô, imagina, a lua de mel na Tailândia? Premium, né, conteúdo premium ali.
Aham. Seria interessante, né, para o seu esposo também ali, ele desfrutar de um momento bom também, né.
Claro, claro. Ou então, por exemplo, uma lua de mel também, que seria muito legal também, em em algum lugar do Caribe, ali no México, talvez Cancún, não sei, Porto Rico, hã
Uhum. Que, inclusive, são zonas de praias também, né, e te lembraria também a infância ali, né, de sempre estar com a família na praia.
Claro, é. É, é, então, mas aí, tipo, uma lua de mel assim no Caribe seria mais.